А, слушай, э, я немножко чувствую себя потерянной и хотела, вот, ну, поговорить. А, знаешь, о чём? А мы вот тут семьей переехали, а, ну, сравнительно недавно, не не больше чем полгода, где-то месяцев 8-9. А, и переехали, ну, мы см см сменили, <chuckles> э, холодную ветреную Англию на теплую <chuckles> Испанию. Вот, но ты знаешь, с одной стороны, я, э, рада такой перемене, да, и климат, ну, вообще не сравнить. Но при этом, ты знаешь, я как-то остро ощутила, вот, м, потерю привычной среды. А, бу поскольку мы уезжали из Лондона, ну, и сама понимаешь, да, Лондон, э, с с столица, э, такая мировая, да, даже не прожец а не просто страны, <chuckles> вот. Э, там куча всего происходит, там шикарные музеи, концертные залы и прочее, прочее. А, и у меня, знаешь, там была очень насыщенная жизнь, вот такая социальная. А там любимый и, знаешь, я как истинная такая англичанка, ну, шучу, конечно, про себя истинную англичанку, но тем не менее. А, у меня там был любимый паб, а, у меня, э, был, знаешь, как каждый англичанин должен ходить в какой-то клуб. Я ходила в клуб, мы играли в бридж. Э, вот, э, ну, так вот, знаешь, это были какие-то такие, а, к ну, столпы покоя, что ли, з для меня, за которые я держалась, и, м, мне было хорошо. Вот. А сейчас я ощущаю, что у меня так вот, знаешь, почва под га под ногами не не очень устойчивая. А, мы вроде переехали тоже не в деревню, да, а довольно большой город. А какой он там? 3, что ли, по величине в Испании или 4?
Да. М-да. Конечно. Да. Классно. Понимаю.
А вот, но всё равно, э, вот у меня какая-то такая растерянность. <chuckles> Я никак себе не выстрою, знаешь, похожую жизнь здесь. Э, вот хотела с тобой поговорить, может, ты мне подскажешь, с чего начать.
Конечно. Да. А скажи, какой город в Испании?
А мы выбрали Валенсию.
Ага. Ну, мне кажется, там довольно тихо, в Валенсии.
О, ты знаешь, ну, у мы не хотели а, в Барселону и в Мадрид, там всё-таки, а, после Лондона хотелось немножко отдохнуть от сильно больших городов, вот. А Валенсия, получается, ну, действительно, такой 3, получается, город и по насыщенности жизни. И, в принципе, здесь, э, м, вот, как-то вроде и культурная жизнь тоже бьёт ключом, а, и, по крайней мере, э, например, те музыканты, на которых я ходила в Лондоне, они в Валенсию тоже приезжают, да? И <chuckles> я вот так с удивлением узнала и прям порадовалась. <chuckles>
Понимаю. Да. Классно. А скажи, ам, как насчёт языка, да? Ты разговариваешь на испанском?
А, да, я уже разговариваю, у меня где-то B2, но в целом, м, ну, нормальный, да, не идеально, конечно, не так, как английский, не свободный, э, но так свои мысли я вполне так доношу. <chuckles>
Отлично! Ну, это значит, что ты можешь общаться с людьми. Э, на самом деле это у м, многое чего меняет. А, когда человек переезжает, и он не знает языка, намного сложнее интегрироваться. И так как да, если ты знаешь язык, то у тебя намного больше шансов интегрироваться. А скажи, а ты пыталась м, вот я правильно понимаю, тебе, м, не хватает именно культуры, да?
Да, согласна. Ну да, вот какой-то социальной интеракции, культуры, каких-то, знаешь, вот привычных милых вещей, а, которые у меня были, а, в Лондоне, но которые я что-то никак <chuckles> не могу устаканить и завести себе на новом месте. Вроде, знаешь, сходила в одну кафешку, ну, чё-то не то, не хочу я делать её домашней своей кафешкой. Сходила в другую- тоже как-то не то. И, в общем, м, потеряла вообще мотивацию ходить по кафешкам. <laughs>
Понимаю. Понимаю. А скажи, а что вот насчёт, ам, музеев? Да, ты говорила, тебе музеи нравятся. Ты пробовала ходить в музеи?
Мгм. А, слушай, да. А, и мне, например, а, очень, э вот у меня даже 2 фаворита появились. А, мне очень нравится, а, музей Файас. Это здесь, э, такой главный праздник, а, потому что, э, там постоянно обновляется экспозиция, там эти потрясающие фигуры, которые они делают, там всегда интересно. Э, всех, кто ко мне приезжает гостей, я обязательно тащу туда. О, слушай, вот, м, э, я понимаю, что у меня, а, как минимум 1 точка, да? Сейчас отвечая на твой вопрос. <chuckles>
Супер! Ты думаешь? Это супер, отлично, да, 1 точка есть. Скажи, ты ещё да. Ты ещё говорила, что у тебя были какие-то занятия, м. Ты ходила в клубе бриджа, правильно?
<laughs> Да, появилась, вот. Да да.
Мгм, есть что-то похожее в Испании? Или пыталась ли ты найти что-то?
Слушай, вот тут, к сожалению, нет. Да, это я пыталась уже, а, пробить, но ты знаешь, это такая, а, чисто английская игра. И, э, я увидела, что такие клубы есть, например, на побережье, э, вот там, где, ам, скучкованы, а, курортные города. Э, вот там больше британских пенсионеров, ну и, соответственно, есть какие-то привычные им развлечения, а вот у нас, к сожалению, нет. <chuckles>
Понимаю, да. Понимаю. Понимаю. А смотри, м, ты знаешь про такой сайт, который называется Meetup?
Да, конечно.
Да. А пыталась ли ты смотреть вот на этом сайте Meetup, а, что там происходит в городе, если есть какие-то клубы? Ну, я понимаю, что нету клуба, а, по бриджу, но, воз какой-то другой клуб, эм, что-то тоже, и что может тебе показаться интересным?
Мгм. А, знаешь, да, я смотрела, ам, м, я вот помню, что-то я себе присматривала, но так и не вы А, точно. А, м, п пс поначалу мне не очень понравилось то, что я там увидела, потому что там были сплошные, м, э, походы, э, ну, вот, по окрестностям, там, горам, холмам, лесам, а, вот, а, ну, из серии: "Мы идём куда-то гулять на 20 километров". Э, я, в принципе, я люблю гулять, но я люблю гулять в тишине, а не в толпе на 20 человек, а, и куда-то ещё тащиться 20 километров. Вот. <chuckles> Или там искали компанию для того, чтобы, значит, весело гулять по барам. Эм, м, я, честно говоря, такое пробовала пару-тройку раз, вот как-то мне ни разу не зашло. Ам, и вот я пока не не сподвиглась ещё здесь попробовать. Но слушай, э, вот ты мне напомнила, я видела там сообщение про книжный клуб. А, вот это мне было бы интересно. А, и я, наверно, знаешь, просто забыла об этом и как-то вот увидела. Надо, наверно, пойти раскопать и вообще посмотреть, да, жив ли он, существует ли и ходят ли люди. <chuckles>
Понимаю, да. М-да, да, да. Да. Так. <chuckles> Да, появилась надежда, это отлично. Эм, да, смотри, ну, книжный клуб- это супер, а, если тебе интересно, мне кажется, это может быть хорошим началом. И, возможно, в книжном клубе ты встретишь, ам, единомышленников, и, м, если тебе повезет. И, возможно или, может, люди просто, м, подкинут какие-то идеи, да, если, м, мгм, м, познакомишься
Да, <laughs> точно. Мгм. Да, да, если они тут уже дольше, чем я, да, вполне возможно.
Да, ты познакомишься с новыми людьми, и ты им скажешь: "А, ну, смотрите, вот я ищу какие-то клубы такие, м, не знаю, порав по по интересам, да, может, вы знаете что-то такое". Мне кажется, человек, который ходит уже в книжный клуб, скорее всего, он знает про другие клубы.
Мгм, да, вполне может быть. Согласна.
Да да. А скажи, а как насчет, э, не знаю, что-то похожее на бридж, но не бридж? Там, м может, шахматы или шашки, что-то такое, или "Монополия". Тебе интересно такое?
Э, нет, это всё не моя, э, <chuckles> сфера. Ну, нет, в целом я люблю, а, настолки, да. Э, э, на самом деле у меня был период, там, вот такого увлечения. Это было, кстати, не в Лондоне, но неважно, да. А, важно, что это, в принципе, тоже может, по идее, стать таким якорьком, а, потому что вот здесь, кстати, э, я вижу, довольно много, а, людей, э, любят настолки, играют в настолки. А, здесь даже есть большая, вот недавно проходила, ярмарка, а, такая в экспозиционном центре на 2 огромных шатра, эм, в с з с разными, значит, соответственно, э, настольными играми. А вот, э, это, слушай, это хорошая идея, а, во во возобновить, так сказать, старый интерес. <chuckles> Ам.
Да. Так. Да, ты з знаешь, мне кажется, в любом городе, даже в маленьких городах, а, м, должна быть хоть 1 какая-то кафешка, а, где люди собираются, чтоб поиграть, а, в настольные игры. Может, тебе поискать? Да.
Да-да-да. Да, однозначно есть. А, э, и притом, а, я вот даже видела, э, в соцсети как-то мелькало приглашение, по-моему, собирались как раз англоязычные ребята, э, потому что тут, э, можно даже и, знаешь, компанию по языку подобрать. Хочешь с испанцами играй, <chuckles> да, хочешь с русскими, хочешь с англичанами. <chuckles>
Супер! Это просто классно! А скажи Да, а вот насчёт музыки. Ты говорила, тебе музыка нравится тоже, да?
Да, это круто, слушай. Мгм.
А, тебе нравится вот фламенко или вообще в целом испанская музыка?
Ну вот, мне нравится только фламенко. А так, испанская музыка, ну, местами. Э, периодически она чересчур, знаешь, такая надрывная, душещипательная. А, вот некоторые, э, я тут, э, кстати Вот, у меня еще 2 якорь появился. Я нашла классный бар, в котором бывают только местные. А, он открывается только на фламенко буквально 2 часа вечером и больше не работает. А, и там практически нет туристов, то есть это вообще не не шоу такое на потребу публике, что мне очень нравится. <chuckles> Вот. М, к к классное место, да.
Да. Да. Ты знаешь, если место открывается только на 2 часа, м, я бы, э, я думаю, что всё-таки там м музыканты, э, танцуют и поют на полную катушку. А
Да, да-да, там всегда потрясающие шоу.
Да, знаешь, часто вот туристические места, где у них много часов, им нужно там 5 часов, а, играть и петь, они не будут от всей души играть и петь. А вот это твоё место звучит как что-то очень-очень интересное.
Мгм. Да, да, классно. И тут есть классные очень концертные залы, в которых вот и я уже, а, знаешь, так, ну, хожу как минимум, раз в месяц, а то и чаще бывает. Э, и вот, кстати, да, это тоже хороший такой момент.
Да. Да. Ты знаешь, мне кажется, просто нужно, м, найти новые привычки, просто записать себе в дневник и выбрать даты, когда что-то интересное происходит, и сходить туда. И со временэм со временем у тебя появятся все эти новые привычки.
Мгм. Да, по факту, знаешь, вот даже говоря с тобой, и, э, видишь, я начинаю понимать, что на карте города появляются постепенно места, которые можно считать своими. А, и, э, спасибо тебе за напоминание, да, и о настолочках. Э, я обязательно схожу, и н наверняка там что-то будет интересное.
Да, я рада, что смогла тебе помочь.